Emm, <tsk> şimdi ailemin geleneksel yemeği deyince, eee, tamamen, böyle, şey aklıma gelen, ifade ettiği şey tamamen şey olur, eee, hani, böyle, bir, eee, geleneksel, hani, yaptığımız, mesela bir yemek var, direkt o aklıma geliyor. Ne zaman da mesela on onu görsem, hani, kullanılan malzemeleri görsem hep böyle bir heyecanlanırım, hep bir şey, eee, ailem gözümün önüne gelir, mesela.
Hı hı. Nedir? Hı hı. A! Evet. Ya, ne kadar güzel, böyle, bir yemekle aile arasında bağ kurmuşsun. Acaba bize ö bana o yemeği söyleyebilir misin? O ilk aklına ye gelen yemek nedir? İlk ne zaman yedin hatırlar mısın?
Eee, ya yemek şu, aslında, <smacks lips> eee, herkesin yediği bir şey aslında. Ya balık bu, levrek balığı. Ama bu balığın böyle fırında farklı bir şekilde yapılması. He, çok fazla
Ne güzel. A, nasıl bir tarif edebilir misin?
Tabii ki, emm, şöyle, eee, aslında çok basit bir yemek. Böyle, eee, fırının içerisinde, e, bu yanmayan yağlı kâğıtlar vardır, fırına konan. Ondan böyle bir, emm, 2 tanesi birleştirilip, aslında kapatılıyor o, eee, içerisine levrek konuyor ve, böyle, işte, hani, eee, işte, sarımsak, soğan, eee, domates ve bir defne yaprağı konulup, mesela, böyle, o, böyle, bir paket hâline getiriliyor ama herkesin kendi paketi var gibi. Hani, böyle, paket böyle, evet, evet, hani, paket kendi önünde açılıyor ve onu oradan yiyorsun gibi. Böyle, aslında çok basit bir tarif ama çok keyifli yemesi.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Ne güzel. Ha, ayrı ayrı. Anladım. Çok güzel aslında Hı hı. Ne kadar güzel seninle böyle hisler uyandırmış olması. Anladığım kadarıyla, böyle 2 tane yağlı kâğıt arasında dedin ya, bu kızartmadan çok, hani, biraz buğulama denir ya, ona benziyor sanki, öyle mi?
Hı hı.

Eee, eee, yani, bu konuya girecek olursak bence her yerde otorite burada annem olabilir bizim evde, <chuckles> o yüzden.
A! Annen daha baskın bir karakter anladığım kadarıyla.
<chuckles> Eee, şaka yapıyorum. İkisi de şey, eee, çok saygılı ve şeydir bu konularda ama yemek noktasında, hani, her zaman şey yaparlar, eee, ikisinin de yapmayı sevdiği şeyler vardır. Eee, annemin mesela daha güzel yaptığı bir yemek varken babamın daha güzel yaptığı bir yemek vardır. Eee, ne istersek, ne yemek istersek, eee, kim daha iyiyse o aşçı olur. O şekilde rolleri değiştirirler genelde, evet.
Ne hoş. Ha ha. Evet. Ha ha. Ne hoş. Anlıyorum, ya, sen böyle ilk aklına gelen yemek deyince bir levrek pişirmeyi anlattın. Acaba bu sen i eee, bu bu şekilde buğulama yağlı kâğıtlar arasında buğulama levreği başka bir yerde daha yedin mi? Yani, eee, şunu merak ediyorum, eğer yediysen başka yerle kıyaslandığında, böyle, sizin aileye özgü bir yöntemi var mı, sırrı var mı bu pişirmenin?
Evet. Ya, evet, aslında biz bunu, hani, emm, hep gittiğimiz, ailecek gittiğimiz bir balık restoranında ilk defa, hani, denemiştik. Yani, oradan alınmış bir tarif bu. Fakat, onlar, eee, aynı zamanda, hani, farklı bir şekilde yaparlarken, eee, babam onu, hani, o, eee, yağlı fırın kâğıdıyla yapmanın yöntemini buldu. Aslında bu ilk başta, atıyorum, yapılırken şey değildi, hani, kişiye özel bir, eee, hani, yemek değildi. Yani, o yağlı kâğıt büyük tutulurdu ve, eee, hani, herkesin yemeği içinde olurdu, sonradan dağıtılırdı Evet. Sonra ama, hani, eee, bunun şeyi, hani, emm, önemli kısmının babam şunun olduğunu söyledi. Hani, "Herkesin kendi kâğıdı olacak ve herkes, hani, onu açacak ve herkesin kendi özel şeyi olacak." Çünkü mesela annem karabiberi çok sever. Karabiber taneleri atar. E, ben mesela karabiber, hani, ağzımda tane gelince çok acı gelir bana. Ya, çocukken öyleydi. O yüzden farklı farklı şeylere geçtik. Herkes biraz da, hani, e istediği şekilde yapılıyor. Herkesin kâğıdı farklı gibi, böyle.
Ha. Ha ha. Evet. Hı hı. Evet. Ortak. Aynı anda pişiriyorlar. Beraber. A! Evet. Ha ha. Hımm. Evet. Tabii.